Ja, so modern aufgemacht und auch so düster und also, so halb düster irgendwie. Also, weil es war ja schon so 'ne Mischung irgendwie aus Comedy also, es war ja auch lustig, aber auch so 'n bisschen Romantik, aber nicht zu viel, würde ich sagen. Ähm, es war 'n bisschen historisch, aber auch nicht zu viel. Und
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
es war, ja, so 'n bisschen so Horror, aber nicht
Mhm.
auch nicht so zu extrem dann. Und dann klar, die Geschichte an sich, ähm
Mhm.
war okay und natürlich irgendwie auch 'n bisschen vorhersehbar so, aber ich finde weitaus nicht so wie jetzt heutige Actionfilme oder auch diese Marvel-Filme oder so.
Mhm. Okay. Die Marvel-Filme, war das das mit diesem Düsenjet oder so? Weiß gar nicht, Marvel.
Ne, das ist alles Mögliche. Das ist so Spider-Man und so ist das alles.
Ach so, ach so, ja, das mag ich jetzt auch nicht so. Ich mag da gern irgendwas, ja, halbwegs Realistisches, ja.
Ja, also, ich das ist mir auch wichtig, dass es so also, realistisch nicht im Sinne von also, zum Beispiel bei „Fluch der Karibik“ ist das ja auch so, da gibt's ja diesen Fluch und so, das ist ja auch nicht realistisch in dem Sinne. Aber, dass zumindest irgendwie so 'n, ja, halbwegs realer Bezug da ist und dass es nicht so komplett irgendwie
Mhm. Ja. Ja, so was genau, so Science-Fiction, das mag ich jetzt gar nicht so. Ist irgendwas komplett
so Ne, das mag ich auch nicht besonders.
Ne, ja.
Also es wobei „Star Wars“ zum Beispiel schon, aber „Star Wars“ ist für mich auch wieder so realistisch. Also, weil die sind ja Menschen letzten Endes und
Ja, mhm. Mhm.
es gibt ja auch die Planeten, die dann also so, klar gibt's halt auch verschiedene Planeten und so, aber
Ja.
es ja, es passt zusammen. Und es ist nicht so, dass da also, ich habe auch mal einen Film gesehen, das war auch so 'n Science Fiction-Film, vor paar Jahren.
Mhm.
Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau daran, aber da lebten die irgendwie aufm Mond oder so. Und da war dann die letzte Person, die dann irgendwie aufm Mond gelebt hat. Und, ähm, das war dann so, okay, warum sollte man überhaupt aufm Mond leben? Also, das macht keinen Sinn.
Okay. Mhm. Okay. Mhm. Ja.
Und das war so ich weiß nicht, so richtig bedrückend irgendwie auch.
Mhm. Das glaube ich, ja. Ja, ich finde einfach, ja, starke starke Figuren da wichtig in 'nem Film, ja. Wenn die Charaktere 'n bisschen mehrdimensional sind, ja, innere Konflikte haben und sich dann halt auch glaubhaft, äh, im Laufe des Films entwickeln, ja, dann entsteht halt 'ne echte Verbindung finde ich, ja. Man kann sich dann gut gut identifizieren damit, ja.
Ja, ja, genau.